هالو هالو.
هاي. <chuckles>
هاي إيه الأخبار؟
امم، الحمد لله أنتِ عاملة إيه؟
الحمد لله. آمم، قولي لي آمم، خلّينا نتكلم النهارده إيه، عن التنمر كده.
آه.
هل ده حاجة أنتِ كنتِ شُفتيها في المدرسة عندِك؟
أكيد، مين فينا ما شافش التنمر.
آه، يعني مش عارفة ممكن تبقى في ناس محظوظة ما شافته
<chuckles> صعب شوية متهيأ لي.
طيب هو كان عامل إزاي يعني؟
آآ، متهيأ لي إن إحنا على أيامنا ما كانش حد بيسمي التنمر، تنمر كان هزار يعني آمم آآ، عادي يعني أطفال مع بعض ما حدش كان م مدِّي له حجمه يعني بس ممكن الواحد لما كبر وبدأ ي يدرس شوية أو ي مصطلحات التنمر.
اهم. آه. يشوفه، اهم. امم هو فعلًا الت أ تن التنمر مش حاجة مشهورة في البلاد العربية خ يعني مش بيقولوا عليه تنمر، بيقولوا لِك اجمدي كده، هو إيه ده! بيهزروا معاكِ.
آآ، يمكن بدأ يفهم تأثيره. اهم.
مش تنمر.
صح.
اهم.
طب هل أنتِ اتعرضتِ للتنمر وأنتِ صغيرة؟
آمم وأنا صغيرة ما لأ، ما اعتقدش لأن أنا